Ja, ja, ne, das stimmt. Also, ne, abgesehen vom Proteingehalt, ähm, ne, die Kalorien beim, äh, Hähnchen sind relativ gering. Ähm, würde es denn bei dir 'nen Sinn machen, wenn du sagst: „Okay, ich esse dann eher Reis, hole mir 'n anderes Fleisch und mache dann zusätzlich noch paar Eier rein?“
Ja, wie gesagt, also, ich werde es glaube ich, jetzt einfach verstärkt auf, äh, Hackfleisch setzen und da so vielleicht so mal große Mengen Hackfleisch kaufen, weil die sind ja meistens so
Hackfleisch ist günstig, ja.
sind ja meistens so reduziert und die haben manchmal 'n höheren Fettgehalt und da kann ich dann vielleicht, bisschen, keine Ahnung, so auf 250, 200 Kalorien pro 100 Gramm. Ist halt dann auch schon deutlich einfacher, als wenn du 100 Gramm, äh, pro 100 Kalorien hast, wie zum Beispiel mit jetzt Hähnchen. Und da kann ich dann vielleicht auch mal so bisschen Nudeln machen und dann vielleicht bisschen, auch 'n bisschen Abwechslung reinbringen. Weil grade bu ist meine Ernährung schon echt sehr Eier, Reis und Hühnchenlastig.